И <tsk> так как я был очень вовлечен, э, в музыку, э, как, э, любитель ее и как, э, создатель ее: у меня была группа, я занимался музыкой, в общем, э, з, м, я был очень модный молодой человек. <clears throat>
Мгм. <chuckles> Слушай, какого толка музыку вы играли в то время? Рок-музыка какая-то?
Ну, а, я вообще лю с очень любил хеви-метал.
Мгм! Мгм.
Но это было это было музыка, которую мне хотелось играть. Но, э, но музыка была разная, и вот та, которая мне нравилась, она не обязательно была тяжелым роком или хеви-метал, это была еще новая волна, но э, New Wave. Это, э, например, э, что-то Depeche Mode, э, б дэ шоу, э, б ш Вот в 80 годы было м много новой про музыки такой, поп-музыки.
Так. Мгм, мгм, мгм. Мгм, мгм. Какой там The Cure какой-нибудь. Мгм.
И у меня были журналы, э, контрабандные из Германии. И там можно было видеть, вот в чём люди там, молодежь в чём ходит. Э, и вот пытались это как-то, э, на, э, применить на на нас самих, э, в 80 годы, когда у нас ничего не было. И это было, конечно Это как? Вот джинсы варили.
<laughs> Так. <gasps> Ага. <laughs> <gasps> Ты что делал, расскажи? <chuckles> Как же ты кого из этой ситуации выходил? Ага!
Мы джинсы варили. Вот, я не знаю, знаете ли вы эту вот историю с варёным "Варёнка". Варёные джинсы.

Мгм. Ну, то есть получается, тут мо тут и то, и другое. Ты как бы показываешь и свою причастность, что ты этот праздник отмечаешь, там, не знаю, хочешь отмечать, ам, не знаю, нравится он тебе, да. И с другой стороны, э, это просто наличием того, что ты уже нарядился, да, а уже второе, что вот, э, в кого ты конкретно нарядился- это уже может о чём-то говорить, а может и не говорить. Может, просто у тебя только такой костюм и есть, <chuckles> в шкафу завалялся, а может, ты сознательно выбрал такой о образ.
А тут, а тут, наверно, не надо особо интерпретировать, э, и искать глубинный смысл. Это же просто забава, это, эм, карнавал, это шутка, это праздник, веселье. Э, <clears throat> но, э, тут и
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, знаешь, некоторые, вот, например, да, одеваются в каких-то любимых героев, ну, антигероев, там, вот сериал, там, "Уэнсдей", например, был популярен, многие там в неё, а, одевались, ну, какое-то как веяние моды, что ли. Или, может быть, показать свою причастность вот в рамках этого праздника какой-то вот, а, маленькой там субкультуре, да, вот, поклонников какого-то сериала, может быть, какого там.
Мгм. Да, да, это очень интересно, но я не настолько отслеживаю вот все-таки, у, м, ам, э, какие-то сериалы, э, хоррор-подобные, э, чтобы прям, э, быть та настолько зависимым. Хотя я, например, пэ четко понимаю, что вот есть люди, которым хочется, э, какой-то вот и такой специальный костюм. Они его сами даже делают. Нет, я не настолько, так это, в Хэллоуин проникся, чтобы прям уж совсем всё забыть и днем и ночью готовить костюм для него. А, поэтому я выбираю из того, что, э, есть, э, на маркетах. Э, и поэтому, в общем, и получается нормально. Когда ты можешь сочетать 1 с другим, с 3, в общем, <chuckles> е есть какой-то реабельность какая-то есть.
Мгм. Мгм. Ага. Мгм, мгм. <chuckles> Хорошо. Мгм, мгм. Мгм. Ага. Ну да, слушай, а вот я не знаю, а, если ваще вернуться в такое вот подростковое время, да, твоё. А, не знаю, был ли ты в какой-то вот субкультуре причастен, не знаю, там, а, к рокерам каким-нибудь там, а, хиппи, а, там, панкам, ну, мало ли к кому? А, было ли что-то такое у тебя, что ты вот, э, как-то и через одежду это транслировал? Если было вообще.
Конечно. Было! Было, и еще как! Э, правда, это в своё в то тогда, м, а, это был Советский Союз. Это были 80 годы.
Мгм. Так. Мгм.